Hallo. <chuckles> Ich wollte mal fragen oder beziehungsweise einen Rat, ähm, mir einholen. Und zwar, ähm, ich bin so 'n Mensch, ich kann immer ganz schwer nein sagen. Ähm, aber wenn ich dann in manchen Situationen nein gesagt habe, habe ich ständig irgendwie im Hinterkopf: „Oh nein, jetzt hast du wirklich nein gesagt, jetzt ist die Person bestimmt enttäuscht.“ Und ja, dann kriege ich immer irgendwie so Gedanken und denke mir die ganze Zeit, ja, dass dass ich vielleicht n nicht nein hätte sagen sollen.
Mhm. Ja, Okay, verstehe. Ist natürlich 'ne schwierige Situation. Also, ich glaube erstmal, dass du damit absolut nicht allein bist. Ich glaube, das kennen echt fast alle dieses Gefühl, dass man sagt so: „Ja, man möchte niemanden vor den Kopf stoßen.“ Aber man hat ja auch 'n Grund, warum man in der Situation eigentlich nein sagen möchte. Würdest du denn sagen, dass das generell bei dir im Zwischenmenschlichen, ähm, schwierig ist mit dem nein sagen und dich dann nicht schlecht fühlen danach, oder ist das schon in 'nem bestimmten Personenkreis der Fall?
Mhm. Hm, also, es kommt natürlich auch immer auf die Person an. Jetzt sagen wir mal so, bei 'ner besten Freundin, beim besten Freund oder in der, äh obwohl in der Familie ist es irgendwie leichter, finde ich, und auf der Arbeit, ja, kommt halt auch immer so auf die Situation an. Ähm, also, besonders schwierig ist es halt bei meiner besten Freundin, Nein zu sagen. Also, es ist schon 'ne sehr starke Persönlichkeit und es gab mal, äh, einen Punkt, da habe ich wirklich Nein gesagt, weil da war ich mitten in einer Prüfungsphase, ähm, von meinem Studium, und, ähm, hatte ein Projekt, was ich dringend zu Ende machen musste und war schon unter Zeitdruck. Und sie befand sich zu dem Zeitpunkt im Umzug und hat halt jemanden gesucht, der noch irgendwie helfen kann. Und, ähm, da habe ich dann Nein gesagt, ich habe gesagt: „Tut mir leid, immer gerne, nur jetzt in dieser Woche, ich muss das Projekt zu Ende bringen. Ich bin eh schon unter Zeitdruck und weiß gar nicht, ob ich es schaffe.“ Und da habe ich dann wirklich Nein gesagt und, ähm aber <chuckles> das Problem war dann meine Freundin. Die kam die hat mir dann so 'n bisschen Schuldgefühle eingeredet. Ja, und das war dann halt, wo ich dann echt dran zu knacken hatte. Wo ich echt dachte, ähm weil sie war selber mal in 'ner Phase, wo sie, äh, im Studium auch viel Zeit für ihre Fächer benötigt und da habe ich auch Rücksicht drauf genommen. Ähm, aber sie hat dann wirklich echt angefangen, dann mir so 'n bisschen das vorzuwerfen, dass ich doch mal wenigstens für 2, 3 Stunden helfen könnte. Und ich habe ihr halt auch die ganze Zeit versucht zu erklären, ähm, dass ich gerade jede Minute benötige. Ähm, ja, und das war dann halt, ähm ja, ist dann halt so ein bisschen in so 'ne Streit, ähm, ausgeartet und ja, ich meine, wir haben uns hinter irgendwann auch vertragen wieder, aber es war halt schon, ja, so 'ne Situation klar, da habe ich Nein gesagt. Aber seitdem bin ich dann auch immer, wenn jemand mich um ich ich helfe natürlich auch gerne, aber es ist dann auch ganz oft so, dass ich dann nicht Nein sagen kann und dann meine eigenen Aufgaben oder meine eigenen Sachen, die noch erledigt werden, dann auf der Strecke bleiben. Ähm. Ja.
Mhm. Okay, ja. Mhm. Mhm. Okay, verstehe. Ja, ja, das wäre jetzt auch so meine Folgefrage gewesen. Bei dem Beispiel mit deiner Freundin klang das ja schon ganz klar auch danach, dass sie dir diese Schuldgefühle eben auch mehr oder weniger eingeredet hat, beziehungsweise sie sie dir vorgeworfen hat, dass du sie da im Stich gelassen hast. Deswegen hätte mich jetzt auch interessiert, ob du glaubst, dass du dir diese Schuldgefühle häufig selber machst und das vielleicht das Gegenüber gar nicht so dramatisch sieht? Jetzt zum Beispiel deiner Freundin äh, bei deiner Freundin passt das natürlich nicht, aber generell, wenn du sagst, dich plagen dann so Gewissensbisse, ähm, hast du denn überhaupt schon mal, äh, klar herausfinden können, ob das bei dem anderen auch so ankommt oder ob das mehr 'n Ding für dich ist?
Ja, ich glaube, das ist mehr so 'n Ding für mich, weil ich bin halt auch so 'n Mensch, ich zerdenke auch echt viel, äh, wo auch ganz viele sagen, so: „Meine Güte, das bringt doch jetzt nix darüber stundenlang nachzudenken. Du kannst die Situation oder du kannst es eh nicht ändern.“ Aber ich bin halt auch wirklich so 'n Mensch. Ich muss immer über alles nachdenken und, ähm ja, und gerade dann halt so bei Sachen, wo es dann halt, ähm, um ein klares Nein geht, das ist, äh, schon echt schwierig manchmal für mich, ähm, aber es, äh was ich ja eben auch schon sagte, es kommt halt auch immer darauf an, wer jetzt zum Beispiel mich fragt zum Beispiel 'n klares Nein setzen würde. Ähm, bei mir in der Familie klar, es kommt halt auch immer so 'n bisschen drauf an. Also, da habe ich auch schon öfters dann bei gewissen Sachen gesagt: „Ne, kann ich jetzt nicht.“ Ähm, da haben so 'n bisschen so, im Hinterkopf war dann doch wieder so 'n bisschen: „Ah, ja, jetzt hast du, äh, nein gesagt, hast deine Hilfe verwehrt, aber wenn ich jetzt mal irgendwann 'n Problem habe, ob die dann auch nein sagen.“ Und ja, dann kommt man in dieses Gedankenkarussell wieder rein und, ähm, macht sich da wieder viel zu viele Gedanken. Ich meine, ähm ja, also i
Mhm. Mhm. Okay. Okay, also sprich du du du durchdenkst alle möglichen Konsequenzen und Szenarien schon, wenn du für irgend 'ne Kleinigkeit nein sagen würdest, bevor du, ähm, dir erstmal bewusst machst, wie wichtig es in dem Moment eigentlich überhaupt wäre.
Ja. Mhm. Ja, das ist wirklich also da das ist auch so 'n Punkt, wo ich echt mal ran arbeiten müsste. Ähm, hast du da vielleicht irgendwelche Ideen, wie man das vielleicht 'n bisschen durchbrechen könnte?
Äh, voll. Ja, also, ich glaube, was erst mal nicht unwichtig wäre, ist, ähm, sich wirklich bewusst zu machen: Warum fühle ich mich denn überhaupt so schuldig? Also, wie du gerade eben schon gesagt hast, du denkst über Konsequenzen nach. Ähm, du denkst, äh, dass dann du dich vielleicht nicht mehr auf jemanden verlassen könntest. Und woher kommt diese Angst eigentlich, dass es vielleicht viel mehr darum geht, dass du sagst: „Mir ist total wichtig, dass Leute für mich da wären, wenn ich sie bräuchte. Deswegen denke ich, dass ich das auch machen muss.“ Aber vielleicht projizierst du es dann auf jegliche Situation, wo man zum Beispiel sagt, ähm, wenn jetzt irgendw irgendwo wirklich der Baum brennen würde, bist du ja immer da, so wie es klingt. Und ich meine, 'n Umzug ist jetzt natürlich 'ne 'ne anstrengende Sache, die gemacht werden muss. Aber da findet man meistens ja schon noch genügend Leute, die einem auch irgendwie, ähm, unter die Arme greifen könnten. Wohingegen, wenn sie jetzt wirklich in 'ner Notlage gewesen wäre oder auch emotional deine Hilfe gebraucht hätte, dann wärst du ja da. Deswegen glaube ich, wäre, hm, ähm, 'ne gute Option, sich selber mal klarzumachen: „Okay, wie wäre es denn, wenn ich, ähm, die Person wäre, ähm, die jemand fragt und dann ein Nein bekommt? Würde ich deswegen irgendetwas ändern an unserer Beziehung? Wahrscheinlich ja nicht.“
Mhm. Ne, glaube ich auch. <laughs> Aber das ist irgendwie spielt das immer so ja, das schwebt immer so 'n bisschen im Hintergrund mit, also auch diese Angst, so: „Oh, nein." Ähm, ja auch also vielleicht liegt das auch allgemein an meiner Persönlichkeit. Äh, ich bin ja schon ein sehr, äh, wie soll man sagen, ähm, ja, e hm
Mhm. Sorgenvoll vielleicht? Besorgter Mensch?
Ja, genau, mir fehlte gerade das Wort, äh, und ich bin da halt auch manchmal also, ich versuche schon immer so 'n so mehr optimistisch zu sein, aber dann kommen immer wieder so ah, dann kommen dann bin ich doch wieder so: „Ah ne, das ist bestimmt wieder schlecht" oder, äh dann geht das wieder in diesen Pessimismus, äh, schlägt das dann wieder um. Und also, ich glaube, das ist halt allgemein bei mir, dass dass ich halt so 'n ja ich will jetzt nicht sagen, schwacher Mensch bin, aber, ähm, ja, vielleicht, äh genau das Selbstbewusstsein viellei oder ich glaube an vielen Sachen hakt es bei mir auch, wo ich echt dran arbeiten muss. Ähm, genau und, äh, ja, äh, ich meine auch, wenn ich jetzt 'n Nein jemanden erteile, ähm
<giggles> Mhm. Mhm.
im Endeffekt kann ja nicht viel passieren. Also, m m m meine meine Freundin klar, die war irgendwie sauer, weil wegen des Umzuges, aber wir sind ja trotzdem noch befreundet. Also, ähm, ja, vielleicht muss ich da auch so 'n bisschen mehr daran arbeiten, dass ich halt nicht immer bei jeder Kleinigkeit, wenn ich mal wirklich nein sage, nicht immer wieder in dieses Gedankenkarussell komme und immer irgendwie Schuldgefühle bekomme. Äh
Absolut, ja. Total. Absolut. Also, ich meine, ich glaube, das, was du gerade formuliert hast, ist schon mal einer der wichtigsten Punkte, sich über die Konsequenzen oder eher, in diesem Fall, die nicht vorhandenen Konsequenzen mehr bewusst werden. Vielleicht kannst du das auch so erreichen, indem du, ähm
Mhm.
in kleinen Momenten, wo du weißt, das ist jetzt absolut nicht von großer Bedeutung, also jetzt nicht wie 'n Umzug, sondern, sage ich jetzt mal, du hast eigentlich überhaupt gar keine Lust, was mit jemandem zu machen. Und jemand sagt so: „Hey, möchtest du mit mir ‘ne Runde drehen, Kaffee trinken oder so?" und da mal testen, wie du ganz höflich Dinge, die du normalerweise automatisiert sofort bejahen würdest, obwohl du gar nicht möchtest, vielleicht diese Dinge mal ablehnen und dann mal gucken, wie reagiert denn das Gegenüber? Man muss ja nicht ein bewusstes klares Nein setzen, sondern man kann ja sagen: „Ah, das passt gerade überhaupt gar nicht." ‘N guter Trick war bei der Kommunikation, ähm könnte auch sein, dass du Gegenvorschläge dann bringst. Beispielsweise jemand fragt dich: „Hey, können wir das und das machen?" Du möchtest gerade gar nicht. Und du könntest dann sagen: „Oh, das ist gerade schwierig. Aber vielleicht könnten wir ja an 'nem Folgetag oder zu 'ner anderen Zeit etwas anderes machen." Und dann, glaube ich, signula signir äh, signalisierst du dem Gegenüber absolut dein Interesse und auch, dass du da wärst für jemanden. Aber du musst dich nicht zwingen. Und das ist was anderes als nur 'n klares Nein. Und ich glaube, wenn man, ähm, mit solchen Kleinigkeiten dann erstmal für sich feststellt: „Okay, die andere Person gegenüber nimmt das überhaupt gar nicht so falsch auf." Ich kenne dieses Gefühl total, dass ich mir denke: „Oh Gott, wenn ich jetzt da und da nicht dabei bin, dann merkt man, das ist gar nicht schlimm." Also <chuckles> n nicht, dass es die nicht interessiert, aber wo man denkt, die haben da jetzt gar nicht so 'ne Priorität drauf, dass unbedingt genau das gemacht werden muss. Ähm, ich glaube, das muss man selber für sich verinnerlichen, um eben dieses Selbstbewusstsein zu bekommen.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, denke ich auch, aber vielleicht kann ich das ja mal ausprobieren. <chuckles>
Mhm.
Ähm, vielleicht, äh, stärkt mich das dann so 'n bisschen. Ähm, ja, ich meine, es kann ja wirklich nicht viel passieren. Also, ich muss halt einfach mal diesen Kreislauf durchbrechen.
Ja.
Und, ähm, ja, das vielleicht einfach mal ja, klingt jetzt doof, aber einfach mal üben. <laughs>
Exakt, so ne, so ist es aber wie bei allem. Man muss sich da so 'n bisschen rantasten und solche solchen Mustern, denen man da folgt, die hat man ja total verinnerlicht. Das ist ja auch nichts, was man einfach mit'm Schalter abschalten kann. Deswegen ja, da testen, glaube ich, ist 'ne sehr gute Idee. Und gerade bei Leuten, die dir sehr nahestehen und zu denen du Vertrauen hast, kannst du das ruhig auch einfach mal ansprechen, dass du sagst: „So hey, ich habe totales Problem damit nein zu sagen, weil ich immer denke, dass ich dich damit vor den Kopf stoße.“ Und ich glaube, dass die Leute das dann auch verstehen würden und dir vielleicht auch sagen würden: „Hey, du machst dir da völlig unbegründet so viele Gedanken. Ist alles okay.“ Niemand zwingt dich und es ist überhaupt nicht persönlich gemeint, wenn jemand gerade was anderes zu tun hat oder auch keine Lust hat.
Mhm. Mhm. Mhm, ja, stimmt. Also stim das probiere ich wirklich auch und nimm das mal an. Also, das hat mir auf jeden Fall schon mal gut geholfen. Ähm, auch, äh, genau <laughs> die Ratschläge. <chuckles> Genau, ja. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für das sehr freundliche Gespräch und dann probiere ich direkt das mal aus. <giggles>
Es freut mich. Das klingt super. Ich bedanke mich auch. War sehr interessant. Vielen Dank.
Bis dann. <giggles> Tschau.
Tschüss.